Totoo, pero lagi 'yon ang nagpapangiti sa akin lalo na kapag nakita mo yung kapatid mo na alam mo yung mala matagal mo ng hindi nakita tapos kapag nag nagkita kayo magtatawanan nalang kayo kasi nga ka dati kayo magka away, yung mga ganon. So, ay nako lahat gusto kong balikan yung mga ganong alaala na dati mag yung sobrang complicated pa lahat pero alam mo na kaya mo 'no? <laughs>
Oo, oo. Mm, totoo. 'Tsaka hindi ka gaanong masyadong malaki ang problema noon kumpara sa problema ngayon, eh, 'no da gawa nga ng mga technology na mayro'n tayo ngayon sobrang, ah, high tech na 'no? Mismong mga trabaho nga puro sa computer na la lahat halos, eh, kasi, gaya no'n ah, iba na yung ano ngayon, eh, buhay ngayon talaga. eh Kumbaga ibang iba sa noon 'no parang ang simple ng buhay natin dati kung ikukumpara mo siya sa nga ngayon, hmm.
Totoo nga. Mm. Totoo. Mm. Totoo. Ah. Tama, alam mo ba yung mga litrato natin kung mahilig ka sa mga Kodak alam mo yung mga gano'n yung hindi na di digital yung mga picture lahat ay talagang, ah, pisikal, ah, yung nahahawakan talaga. Makikita mo dati di ba, may black and white or brown, oo yung mga gano'n. Ay naku, napapangiti ako, "Hala ito pala yung lola ko, ito yung nanay ko, eh, ito pala ako ka-dugyot dati napicture-an pa ako?" ay, nakakakatuwa yung mga ganong alaala ano, sa alam ko may mga ganyan kang picture dati. <chuckles>
Mm. Yeah. <chuckles> <laughs> Oo. Mayro'n polaroid pa nga, eh, 'yon talagang pag kinuhaan mo ilalabas na tapos yung pinapaypay pa bago ano. May mga gano'n akong kuha, eh.
<laughs> Totoo Ay, oo totoo. May, may bala pa nga kami, eh, na tinitingnan ko araw "Ano ba 'to hindi ko pa makita kung sino to, pero alam ko ako to, eh" yung alam mo yung mga bala na hindi pa na na na-develop ay! nakat nakakatuwa yung mga gano'n. So, ayun nga ang, ang konti lang ng ano natin, ah, pag-uusap pero malay mo mamaya or bukas sa tawag ulit ako sayo. So
<chuckles> <laughs> Mm. Ah, Mm. Hmm, oo. Hihintayin kita oo. <laughs>
Maraming maraming salamat sa ano sa maraming salamat sa kuwentuhan, sa mga alaala na wala pa ring kupas hanggang ngayon. <chuckles>
Mm, tama oo. Na ano rin 'no? Maraming salamat din sayo 'no sa mga binahagi mo natuwa akong maigi so, ayan, ah, magandang umaga sayo 'no, paalam!
Naman. Paalam muna.